อืม จริง ๆ อะค่ะ เมื่อก่อนเนาะเราอาจจะต้องเล่าก่อนว่า จริง ๆ เราอะเป็นคนชอบต้นไม้ แล้วเราเนี่ยก็เลยเริ่มต้นไม้ ใช่ เราก็เลยเริ่มปลูกต้นไม้ด้วยจากความชอบเล็ก ๆ ของเราอะค่ะ แรก ๆ เนาะ อ ต้นไม้ที่เราเลือกปลูกคือต้นกระบองเพชรค่ะ เพราะว่าเรารู้สึกว่า เราต้องสำรวจตัวเองก่อนน่ะนะคะว่า อุ๊ย เรามันเป็นคนขี้เกียจหรือเปล่า? เรามันเป็นคนใส่ใจหรือเปล่า? อะไรแบบเนี้ยแหละค่ะ เออ
อืม เป็นสาวซอฟต์ อา ๆ ๆ ค่ะ ยังไงคะ? ทำ อ๋อ ก็คือเหมือนกระบองเพชรมันแบบไม่ต้อง รดน้ำอะเนาะแบบปล่อยไว้ แบบปล่อยไว้อย่างงั้น ปกติต้องรดน้ำอาทิตย์ละกี่ครั้งอะคะ?
จริง ๆ ก็ อาทิตย์ละครั้งถึง 2 ครั้ง แล้วแต่สายพันธุ์น่ะนะคะ กระบองเพชรเขามีหลายสายพันธุ์นะ ไม่ใช่กระบองเพชรตุ้ม แล้วคือกระบองเพชรอย่าง เดียว อะไรอย่างเงี้ย ไม่ ไม่ใช่นะ เออ จ คือ
อืม เออ ๆ ๆ ๆ <chuckles> อ๋อ ๆ ๆ นึกภาพออก นึกภาพออก แต่ว่าน้องกินน้ำ น้องกินน้ำแค่ 1 อ่า ครั้งหนึ่งต่ออาทิตย์ อะไรอย่างเงี้ย เหมาะกับคนชิก ๆ คูล ๆ ที่ขี้เกียจ อะไร อย่างเงี้ย ใช่ไหม เออ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ แล้ว
ใช่ ถูก ถูก ถูกเลย เออ ชอบต้นไม้แต่ขี้เกียจ ใช่ ก็เป็นสายพันธุ์ที่
ก็คือ ก็คือคุณ คุณก็คือตอนนั้นก็คืออารมณ์เป็นแบบขี้เกียจ แต่ก็ชอบต้นไม้ อะ
อา ใช่ ๆ แต่เราก็ ที่ ที่เราพูดไปว่า อ๋อ กระบองเพชรมีหลายสายพันธุ์ก็คือไม่รู้ ก็เนี่ยแหละเป็นความแบบคิดเบื้องต้นของเราว่า กระบองเพชรก็คือกระบองเพชรตุ้ม <chuckles> มีอย่างเดียว มีเหมือนกันหมด
โอเค นึกภาพออก อืม ทีนี้แสดงว่าต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ ๆ เลย ไหนว่ามาต่อเลยค่ะ เกิดอะไรขึ้น?
อา ใช่ เหมือนแบบเขา ก็เราก็คิดว่าเขาเลี้ยงเหมือนกันหมด อย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลย อา เริ่มต้นซื้อมาจากตลาดนัดค่ะ 3 ต้น ร้อย เอามาทดลองเลี้ยง เอามาทดลองปลูกแบบนี้
อา ค่ะ